Minsan 'yon talaga yung gusto ko. Even pandemic, talagang may shuttle. Talagang ayaw ko kasi ng bahay kasi hi hinihigop ako ng kama. Like matutulog lang talaga ako, gano'n. <laughs>
Ah, oo. Oo. Sabagay. Totoo. <laughs> Sabagay kasi ako kasi ang ayoko lang kasi 'pag work from home naman din okey siya, convenient naman. Pero 'yon nga lang kasi mananaba ka lang din sa bahay. Yung parang 'pag tapos magtrabaho puwede kang magpahinga siyempre, kain. Kasi nangyari sa akin 'yon, 'yong nag-work from home din ako no'ng pandemic siyempre, nag-work from home kami. Ay grabe, sabi ko nakakabagot. Parang gan'to pala ang feeling kaya parang maganda pa rin para sa ganyan sa labas parang gano'n. Kasi sa a ano, makikisalamuha ka din tuwing komunikasyon mo.
Ay oo. Oo, oh. Oo. Oo. Totoo. Oo, totoo naman 'yan. Tsaka pagka stress ka kasi may kachikahan ka. Sa bahay kasi alam mo ang pangit 'yon kasi hindi mo na maihihiwalay yung private life at ano mo, work life. Kasi yung laptop, PC ng company nasa bahay mo. So, nakaka-stress. <chuckles>
'Di ba? Oo. Ah okey, sabagay. Totoo, totoo. Kasi nakakatanggal stress din talagang makipagchikahan kahit papaano kahit 5 minutes, 'di ba? Hindi yung focus lang talaga sa trabaho. Mas ako gano'n din, eh. 'Di ba parang konting break muna, sige pahinga muna kasi lahat naman talaga tayo nai-stress sa ganyan, eh. Ano 'yon nagtagal ka do'n talaga?
True. Totoo. Ay totoo. Ah, sa previous?
Nagtagal ka, oo.
Oo naman. Ano, 7 years. <laughs>
Antagal. Grabe.
Oo. Hindi, kasi natutuwa naman ako marami akong kachismisan, sige lang. Tsaka kaya ko silang bilugin, yung mga OM. Dumating lang sa punto na 'pag pera na, humanda kayo sa akin, gano'n.
Ah, okey. Ah, okey. Ayun. <laughs>